Oo, tama, tama. Kumbaga, talaga pong tinutukan yung bata. Sa sa panahon po kasi ngayon madalas, di ba? Ah, parehas na nagtatrabaho ang nanay at tatay. Kaya po ang
Mm, mm, tama po. <clears throat> Hmm, hmm, mm, minsan yung nagiging parent, di ba, nanny, lola, mga ganiyan ba.
Oo. Opo, kumbaga minsan kasi iisipin isipin mo na din na yung mga ugaling ganun, nakukuha nila dun sa mga kung sino yung nagbabantay sa kanila, di ba? Kasi dun nila nakikita yung mga ugaling ganun. Kaya minsan po hindi natin masisisi din yung mga bata, kasi nga wala naman pong isip yan eh. Kakaisip nalang yan 'pag kung ano tinuro mo talagang susundin nyan, di ba?
Mm, mm, tama, tama. <clears throat> Mm. Tama, tama, mm, hmm. Ayun po, na may parang ano, ah, bracket po sila ng age kung ka kung saan talagang kinokopya po lahat nila ng nakikita nila, di ba? Mm.
Oo. Opo, yung anak ko po yung anak ko po ngayon na isang taon.
Mhm, nasa stage po siya ng pangongopya ng lahat ng gawin, 'no? Mm.
Oo, totoo. Pati lahat sa sa palabas. Minsan nagugulat ako, "Ano 'yan, saan mo saan mo nakuha," tas tas ituturo niya yung TV. <laughs> Dun niya daw nakuha. Tas ginagaya niya kami minsan 'pag yung nagsasalita, yung alam n'yo po kasi di ba, ugali natin pinoy 'pag yung tinatanong tayo, mag mag ah, ang response natin ay, "Ha? Ha?" gano'n. Siya po, ginagaya na niya.
<clears throat> Mm, hmm. Hmm, hmm, mm, tama po. Mm. Opo, opo, mm. Mas gumaganun din siya, ah. <laughs> Ah, hmm.
Oo, nat natatawa nga kami eh. 'Pag tinatawag mo siya, pangalan niya, sabi niya, "Ha? Ha?" gumaganun.
<laughs> Ah, oh, ang cute naman. <laughs> Mm. Mm.
Oo, yun po, natatawa nga ako, sabi ko sabi ko, dun lang ako naniniwala na talaga pala 'ka kong ang bata ay, kumbaga, lahat nung meron sa paligid niya lalo na kung maliit pa po, nakukuha niya pala talaga.
Mm. Mm, tama, tama. Ayun, mm.
Mm, pero ano po, tingin niyo, ano ba yung mga hamon na nararanasan ng pamilya sa pagbuo ng mabuting asal? Lalo po sa panahon ngayon ah.